Uhm, poi un altro è quello di attuare delle strategie per gestire l'ansia fisica, cosa che già mi hai detto che hai attuato, ma ovviamente, in questo caso, non si possono attuare bene per il luogo, è tipo quello della respirazione. Però, uhm, magari puoi provare quello della postura, ovvero che ehm, diciamo che ci sono, mhmm cioè d dopo ovviamente qua diciamo che bisogna anche mhmm, cioè quello che ti consiglio, di guardare magari, no, qualche video, ehm, perché ci sono delle posture che tipo tendono a calmare di più il corpo in modo proprio proprio mhmm, propio a livello di ansia fisica. E quindi magari, ehm, tramite stan cioè stando in quella postura magari riesci anche a essere più tranquillo, e provare a parlare al microfono. Hai mai pe hai mai provato questo?
Mhmm, no, sai che effettivamente ho sempre saputo che la postura è fondamentale, quindi, ha davvero senso ciò che dici, ma non non mi ci sono mai mai messo, e tante volte oltretutto io ho una postura poco, ehm, corretta, quindi, mhmm, effettivamente è qualcosa che dovrei rivedere e potrebbe davvero aiutarmi. Quindi, ehm, davvero grazie perché anche questo è un un consiglio che mi mi segno e proverò ad adottare perché, ehm, sembra davvero valido.
Ottimo, mi fa molto piacere. Come ultimo consiglio vorrei darti quello di provare ad attuare dei passi graduali per aumentare la fiducia. Questo viene chiamato anche esposizione progressiva, che è un processo che praticamente consiste nel fare pratica, okay, però ad obiettivi. Quindi tipo, uhm, di mattina, quando ci si sveglia, si segna su un foglio su proprio su ne su su cioè proprio su nero bianco, dico: "Oggi voglio migliorare su questo aspetto." Hai mai provato?